Вот слушай, я уже 8 лет работаю в банке и я понимаю, что как бы, да, я в течение 8 лет там от рядового сотрудника поднялась до руководителя группы, под моим руководством 300 человек, но я понимаю, что вот, как скажем, ян я уже выросла с и с этой позиции, но вот уже как прошло полтора года, как я на этой должности, и я понимаю, что надо двигаться дальше, но вот просить повышения у начальника мне страшно. Я вот понимаю, что я обладаю там различными скиллами, то есть у меня есть различные навыки, которые можно действительно и линейно, и так вертикально, и горизонтально, а, двигаться вперед. Но вот как вот, а, я вот каждый раз думаю- надо затронуть эту тему, но я всё равно, я постоянно торможу, потому что, я думаю, а вот если они так не считают, а если они вот думают: "Ты ещё так рано, ты так долг ты не так долго работаешь на вот этой должности". Да, и вот постоянно вот это странное ощущение, вот что я вроде и хороша в работе, да, и у меня как бы нареканий нет, и хорошие проекты есть, но вот этот страх, что вот ты будешь не понята, да, а вот пойти там и попросить: "Дайте, пожалуйста, денежки, да, вот повышение мне". И мне кажется, я боюсь получить вот этот отказ, вот страх получить отказ, э, хотя я понимаю, что у меня есть на все, так скажем, это повод просить это повышение, но вот этот страх- он меня не отпускаешь. Можешь помочь вот разобраться, как действительно сделать вот этот шаг и попросить у начальника повышение?
Да, слушай, я понимаю, ты оказалось в такой не очень простой ситуации для себя, но, ты знаешь, во-первых, ты большая молодец, что ты, а, проделала уже такой огромный путь, а, в своей карьере и это просто великолепно. Ты, м, ты знаешь свои цели, ты прям я слышу, что ты её можешь достигать, м. Слушай, ну, чувство страха- оно, конечно, ах, может так немножко, а, тебя, скажем так, угнетать, да, от того, что как-то пойти и попросить. Ну, прекрасно, что ты, во-первых, не маскируешь эти чувства, а пытаешься найти, а, какой-то способ, ам, ситуацию улучшить. Так, слушай, ну, давай я немножко уточню у тебя, м, пару вопросов и однозначно мы с тобой разберёмся в этой ситуации, не переживай, и найдём какие-нибудь, а, надеюсь, простые способы решения этой ситуации.
Да. Да, спасибо. Да. Да. Мгм. Так. Да, конечно. <chuckles> Я надеюсь.
А подскажи, пожалуйста, а вот насколько тебе прям важно повышение в должности, либо тебе важно повышение именно финансовое такое, чтобы ты понимала, что твоя работа- она хорошо оплачивается и не только занимаешься вот, э, с этой эту позицию, а именно финансово тебя вознаграждают за это?
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Ну смотри, мне важно, да, вот чтобы, а, во-первых, работа приносила деньги, да, во-вторых, работа должна приносить удовольствие. Вот я уже полтора года работаю на этой должности, я настолько хорошо знаю свою специальность, да, что мне уже неинтересно всё, настолько автоматически происходит, да. Ам, я бы хотела там, а, либо п двигаться линейно, да, там, а, руководитель отдела, там старший руководитель отдела, да, есть, либо вверх уже, либо вообще в другую область уйти, и, как скажем, другую должность, да, чтобы уже развиваться в дальнейшем. Мне уже вот это важно ещё, и финансово, конечно. <laughs>
И так. Да, конечно. Так, я поняла. Слушай, а у тебя прям уже есть, э, вот такая какая-то должность? Ты её присмотрела новую, на которую ты бы хотела вот прям, а, обозначить, а, своему руководству, что ты уже доросла вот именно до этой должности? Или у тебя ещё вот, э, какие-то сомнения на какую должность тебя могут определить?
На самом деле, вот са сомнений, например, в линейности у меня нету, а вот сомнения, конечно, знаешь, всё-таки двигаться выше головы своей, да, то есть на, а, на следующий этап ступеньку, да, это всегда страшно и поэтому я как бы хотела бы не линейно развиваться, потому что там чуть-чуть меняется специфика работы, но всё-таки хочу вы идти выше, даже если это будет не в нашем отделе, а уйти вообще в другой отдел нашего банка.
Мгм. Хорошо, то есть ты вообще не боишься никаких изменений, это уже прекрасно. А подскажи, пожалуйста, я вот, ам, насколько помню, ты прям, а, очень, а, так постепенно развивалась развивалась в своей карьере. А вот подскажи, предыдущие вот, а, смена должностей, она происходила каким образом? Ты, а, об этом обговаривала с начальством или начальство продвигало тебя, а, сами по себе, то есть видя твои заслуги и вклад в работу?
Да. Мгм. Так. Ага. Поняла. Ну смотри, когда вот я из рядового сотрудника подалась на менеджера, там открывалась вакансия на менеджер, я решила на это откликнуться. Я как бы, м, всегда открыта к тому, что нужно двигаться дальше. Я подумала: возьмут, не возьмут, и они дали мне шанс и как бы воспользоваться. А в дальнейшем из от менеджера до, например, уже до, а, руководителя группы и потом от руководителя группы до руководителя отдела- они уже подвигали меня сами. Вот.
Так и, получается, сейчас ты как бы застопорилась, да, на этой л должности, тебя и не продвигают и новой вакансии, в принципе, нету, а, сейчас открытой или есть какая-то открытая вакансия, которая бы тебя устроила?
Мгм. М-да. Ага. Слушай, вот не все вакансии они открыты в доступе, даже для сотрудников, да. Э, это владеют только руководители, там скажем, отделов, да, вот этих уже самых главных, да. У нас их, в нашем городе их 6, и, в принципе, они могут, э, рассказать. И так есть вакансии, да, но не знаю, насколько они готовы меня взять и рассмотреть, или же они готовы взять стороннего сотрудника, она как бы есть, да.
Мгм. Понятно, так, это хорошо. А подскажи, пожалуйста, ещё 1 вопросик такой: а вот, э, ты с руководством, а, насколько близко ты с ними общаешься? Вот именно лично, не, а, там по каким-то рабочим чатам, а вот именно лично. Насколько вы друг друга знаете, и насколько открыто ты можешь разговаривать с начальством?
Мгм. Поняла. Ну, на самом деле у нас там никаких дружеских отношений нет, я считаю, что это и не нужно, а, но, э, как бы подойти с вопросом- супер, могу; подойти с личным вопросом- тоже могу, и как бы у меня нет какого-то там суперстраха касаемо какой-то там каких-то просьб. Но касаемо повышения, всё, тут, как скажем, запретная тема для меня, как будто бы вот, знаешь, как будто мне вот опасность типа: а вдруг меня не поймут? A вдруг скажут: "Ай, чё эт ты решила?" Тут всего 1,5 года работаешь на этой должности- сиди!
Мгм. Понятно, то есть, в принципе, со стороны начальства к тебе никакого негатива-то и нету. Это, скажем так, твой внутренний страх, который, а, м, мешает тебе сделать вот этот вот, э, шаг, который в принципе в принципе может быть, э, даже положительно рассмотрен со стороны начальства. Хорошо, я поняла. Слушай, ну, м, скажем так, а, я могу тебе предложить, а, во-первых, ты можешь собрать свой кейс. А, ты можешь перед началом разговора с твоим начальством собрать свой кейс, а а, подготовить откуда ты начала, как ты продвигалась, какие заслуги у тебя есть. Может быть, у тебя есть какая-то хорошая история прям вот, а, какого-то проекта, а, и результаты от этого проекта ты можешь предложить своему начальству на рассмотрение и сказать, что у тебя есть амбиции, ты видишь себя, а, вот, э, в другой должности. И ты знаешь, то есть ты ты прям можешь им сказать, что ты знаешь, что ты эту работу сделаешь абсолютно на высоком качестве. Главное, чтобы тебе дали шанс. И ты прям даже можешь подчеркнуть, что: "Bот вы мне уже давали шанс. И вы видите, что каждую свою должность я отрабатываю на отлично. И вот теперь пришло, мне кажется, время, что я уже доросла вот до этой должности". А если ты покажешь еще и хороший кейс свой полностью, я думаю, что начальство с удовольствием откликнется.
Нет. Да. Да-да-да. Так. Ага. Поняла. Так. Поняла. Так. Да, согласна. Мгм. Н-да. Ага. Ну да, я думаю по поводу кейсов, я думаю, это хорошая идея, да, собрать о том, что вот, действительно, не просто прийти: "Дайте, пожалуйста, больше денюшек, дайте, пожалуйста, повышение". Да, конечно, здесь нужно больше, наверно, идти, т так скажем, с чем-то готовым продуктом, вот как кондитер пришел, да, там и показал там то, что: "Bот у меня вот мой торт красивый". Да?
Да, конечно! Мгм, да.
Вот в целом, да, я, действительно, мне кажется, это очень хорошая идея пр не просто пойти и просить, а действительно прийти с чем-то, с готовым продуктом, со своей работой, которая на протяжении 8 лет, которой я там работала, да.
Слушай, еще есть такая небольшая хитрость, может быть, она тоже сможет помочь тебе. А, знаешь, обычно после отпусков люди приезжают в очень хорошем настроении. И если ты вдруг знаешь, когда у твоего начальника будет отпуск, то, возможно, вот именно выбор, э, времени, когда, э, поговорить с начальством самое хорошее- это будет после отпуска или, например, после дня рождения, когда люди очень счастливы и они щедры. <chuckles> В ответные ноты.
Ага. Так. Так. О. Ага. Так. <laughs> Хорошая, хорошая тактика. Мне кажется, это очень классная тактика, да, попробовать именно, знаешь, или когда там закрылся классный проект, наверно, тоже хорошая идея было бы так, да. Ну, то есть какое-то классное событие, да, когда действительно у человека хорошее настроение. А вот скажи, когда сто когда, вообще, стоит, а, остановиться и не просить пока повышение, в каких ситуациях стоит, как скажем, подождать до лучших времен.
Конечно! Мгм. Слушай, ну, наверное, м, до лучших времен, а, ну, во-первых, когда ты точно знаешь, что никаких открытых позиций нету и все уже на своих местах или только что закрылись те позиции, которые ты бы хотела, да, на которые ты претендуешь. Ну, а, н думаю, что в этом случае нету даже смысла, а, подаваться. Ну, либо если, а, у тебя есть какой-то доступ к финансовым, например, отчетностям, и ты видишь, что компания находится не в очень хорошей финансовом положении и, а, при этом просить повышение, а, в зарплате тем более, ну, возможно такой отклик, м, хороший ты не получишь, но тоже не факт. Возможно, у тебя как раз таки будет какая-то идея, как вывести компанию на более хороший финансовый уровень, если ты с финансами связана. И как раз таки, в такой момент, э, будет отличное время попросить и повышения, и смену работы.
Так. Ага. Поняла. Поняла. Поняла. Ага. Ну, поняла, да. Ну да. Ясно. Поняла. Ага. Ясно. Спасибо большое за то, что ты меня выслушала и дала такие интересные советы, я обязательно ими воспользуюсь и соберу свой кейс, соберусь с мыслями, найду то тот день, когда, действительно, либо начальник проживет с отпуска, либо же, а, так скажем, д после дня рождения, я попрошу у своего начальника и поговорю с ним по поводу повышения. Спасибо за то, что выслушала, мне и дала такие инте хорошие советы.
Слушай, ну, э, ты главное не переживай, а, ты добиваешься результатов, ты знаешь, что ты это можешь делать и у тебя прекрасно всё получится. Вот главное подготовиться хорошо, а уже дело за малым, просто преподнести это красиво и аккуратно.
Ага. Спасибо. Пока. Спасибо.